Non en fait, c'est un management juste, c'est un management où, heu, quand on dit: «Oui la génération Z a besoin de son téléphone portable, ils peuvent pas faire sans». Ben si, ils peuvent, si, si. Il y a, heu, des millénaires de d'êtres humains qui ont fait sans téléphone, heu, c'est la génération Z n'a pas besoin de son téléphone, non, non, c'est pas vrai et si: «Mais ouais, mais ils sont pas contents, ils s'en vont», mais qu'ils partent, c'est pas grave. Il y a des gens de qui trouvent pas de boulot ils ont 55 ans, ils ont une expérience, heu, de 30 ans, heu, heu, en plus, ils sont très contents de trouver un travail et heu, où il y a pas de problème. Envoyez-moi des des gens qui qui sont pas
OK, <laughs> d'accord. OK. Ouais, c'est très vrai, hein. D'autant plus que le marché actuellement est très compliqué, hein. Ouais. Oui, ouais.
Ouais, ouais, ouais, oh bah t'inquiète pas. Il je veux dire, il comprend pas, il veut son téléphone, oui va faire ton va jouer à Fortnite, il y pas de souci.
<laughs> Ouais, je vois et ça a duré combien de temps à peu près ce ce mentorat, heu, naturel, donc avec ces ces 2 personnes que tu as mentionnées?
Ça ça s'arrête jamais. Un mentor et un mentoré, ça s'arrête jamais. Si t si demain, mmh
OK, donc tu es en toujours en contact avec eux?
Oh, alors on s'est un peu perdu de vue mais de temps en temps oui, heu, si si demain je les on on se revoyait vraiment, hein, on retravaillait ensemble. Même si j'ai eu des réussites, plus importantes qu'eux, heu, c'est mes mentors. Heu, heu, tout de suite je suis dans la position de l'élève, il y une espèce d'humilité, tout de suite, pardon, heu, parce que si j'ai atteint aussi ces résultats c'est parce qu'à un moment, ils m'ont donné, sans rien attendre en retour. I i ils ont juste transféré, 10-15-20 ans de management, fois 2, heu, purement, heu, c'est c'est enfin c'est un cadeau qui est inestimable et et heu, même s'il y a du il y a mes efforts, dans ma réussite, c'est quand même ma réussite. Heu, non, non c'est: «Ah bonjour!», heu, «Bonjour vous allez bien, heu?» Heu, «Houlà!», heu «Ça va?» heu. Ils me disent de faire un truc je le fais, hein, en fait, heu, je réfléchis même pas, hein.
Ouais, ouais, d'accord. OK. Oui bien sûr, mais il y a une notion de don, heu, qui est importante. Ouais, une sorte de ouais, de, hem, de hiérarchie naturelle, heu, de reconnaissance. OK.
Ouais. Ouais de respect, heu, infini ouais, bien sûr et et quand j'ai mentoré quelqu'un c'était la même chose aussi.
Et tout et c'est arrivé des fois de de voir un un mentor qui en fait n'était un pseudo mentor et que tu le repères, avec des signaux d'alarme?
Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, heu, oui bien sûr, heu, c'est par exemple, heu: «Ah, tiens, c'est moi qui l'ai formé»
Ah intéressant, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah, <chuckles> des gens arrogants quoi, ouais. <laughs>
«c'est moi il a il a il tu vois le résultat? Ouais, c'est regarde, c'est c'est moi, hein. C'est, i ah ouais, tu as vu il marche bien? C'est moi qui l'ai formé, ouais»
Ah oui, l'arrogance, donc heu
un mentor, il a pas besoin il a pas besoin de fanfaronner, il a pas besoin de dire. Heu, il a pas besoin de dire: «Ouais, j'ai été son mento» non, non, tu es un formateur, ouais, heu
Ouais, ouais d'accord, ouais. Ce qu'il a besoin de mettre ça en avant c'est, heu, c'est un c'est un mauvais signe.
Voilà, c transactionnel, il y une transaction. Je je voilà.
D'accord, ouais, il cherche à obtenir du coup des, heu, une bonne image, heu des des faveurs, heu, augmenter son statut grâce à ça, donc c'est c'est plus transactionnel.
Exactement, c'est de l'égo, c'est de la transaction. Donc là, par exemple ça là, moi quelqu'un me dit ça je fais: «Ah ouais d'accord, ah O O OK».

C'est, c'est absolument extraordinaire. J'ai en fait j'ai j'ai répliqué ce que moi j'ai eu parce que j'ai j'ai eu des mentors au début de ma carrière, au tout début, vraiment j'ai eu cette chance là. Hem et en fait j'ai j'ai juste appliqué, heu et et et répété ce ce qu'ils ont fait et même si on s'est jamais dit, heu: «Je tu es mon mentor, je suis ton mentoré», hem, ça ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il y a, en fait le la la relation entre les 2, c'est une, heu, c'est un peu comme j'aime bien ça, cette i cette image-là c'est comme, heu, dans les films de kung-fu, heu, il y a le vieux maître, heu, qui fait un peu sa vie, il est il a pas besoin d'aider personne, mais il voit quelque chose chez l'autre ou la la mission de l'autre lui parle et il va tout lui donner sans, aucun retour hein, généralement, heu heu ouais, ouais et dans son dans son moine, heu, dans son temple Shaolin là, tout ça. Hem et il il attend pas que le l'élève, heu, lui rende un jour lui lui donne des billets ou pas. D'ailleurs, quand ils font ça généralement ils ils prennent, heu heu, surtout au début, parce que l'élève il comprend pas trop, heu, il se fait, il il il se fait taper dessus directement. Heu donc, ouais c'est c'est ça, c'est une relation de pur altruisme, heu, où le mentor, il veut tout donner au au mentoré, parce qu'il il a vu en lui, il se reconnaît en lui, ou il se voit plus jeune ou, voilà, ouais, ouais il y a il y a il y a une vraie relation très fine, très particulière.
Ça s'est fait, heu, intuitivement? <chuckles> D'accord. Ouais, il le prend sous son aile, ouais. Et oui. OK. Il a vu le potentiel, heu, ouais il a envie, heu il aurait aimé peut-être qu'il donne ce que lui peut-être qu'il aurait aimé recevoir aussi, heu, à un moment donné de de son parcours. Ouais.
C'est possible aussi, mais, heu, en tout cas la la base de la relation c'est celle-là.
OK et toi, tu as travaillé dans quelle, heu, quelle industrie, dans quel secteur?
Alors moi, quand m quand mes mes mes mentors, q j'ai rencontré mes mentors en fait, heu, au tout début, j'étais dans le les centres d'appels. Hem, j'avais fait un BTS AnabioTech, analyse biologique et biotechnologique, ça fait un peu pompeux mais, heu, c'était dans les laboratoires avec des trucs, heu, je faisais des trucs sur l'ADN, heu, c'était c'était c'était bien. Heu, il y avait pas de débouchés, donc du coup je suis allé faire téléconseiller, parce que je venais d'une famille, heu, d'artisans et j'avais le taxi, donc en fait, heu, tout petit on m'emmenait, heu, avec les clients, on m'a appris à parler aux clients, à répondre au téléphone ou autre.
Pour être mentor. Ah OK! Non, mais c'est intéressant. Waouh! Ah ah, d'accord. Donc ça t'a rendu très à l'aise, heu, à l'oral?
Et heu, ouais. Oh ouais très très à l'aise à l'oral et très à l'aise avec, heu, le le la clientèle et je savais comment les traiter respectueusement, faire attention, quand ils étaient pas contents, comment les gérer. Donc je me suis dit: «Il faut que je bosse, heu, je vais aller dans un centre d'appels» et en fait à un moment très, très vite sur les 8 1ers mois, heu, j'arrive à décrocher un un poste de manager et heu, et et et là, je rencontre justement, heu, ces ces 2 managers-là qui sont devenus un peu mes mentors, qui m'ont montré, heu, le le niveau stratosphérique qu'il y avait entre eux et le reste du monde. Hem, c'est d'ailleurs, c'est une qualité du mentor, il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans son domaine, heu, vraiment extraordinaire. On s'improvise pas mentor quand on a 2 ans d'expérience, quoi.
OK. D'accord. Mouais. Ouais, bien sûr. Que ce soit quelqu'un d'abouti, heu, d'abouti dans dans sa pratique et dans son domaine et du coup, heu, comment ça s'est fait? Tu ils ont vu, après avoir travaillé un peu avec toi, que tu avais un potentiel et ils ont commencé à plus interagir avec toi, à vouloir t'aider spontanément ou c'est plus toi qui leur a demandé de l'aide?